Thì đó, nói chung là bạn cứ, ơ, ừm, cố gắng là không hẳn là thiền, mà nhắm mắt lại, mình, ờ, ra ngoài cái thế giới của mình không có bỏ ờ, để ý tới việc học nữa, mà mà là cố gắng để mà mình hít thở thôi cũng được, rồi sau đó mình, à, quay lại. Tại vì không phải là hít thở là mình cứ hít vào, thở ra, mà mình sẽ áp dụng một cái kỹ thuật là hít thở sâu á, thì nó sẽ, ơ, có lợi hơn cho bạn.
Ừm. Ừm. Ồ. Ồ! À, vậy đó hả? Không ngờ đơn giản như vậy luôn á. Tại vì đó giờ mình nghĩ là, kiểu như là, nghỉ ngơi là phải, gọi là, nằm nghỉ ngơi nè hay là mình, kiểu như, lướt điện thoại chẳng hạn thì theo mình mới là nghỉ ngơi chơ, hông ngờ nó cũng đơn giản như vậy. Ừm. Ừm, sao, sao?
Ừm. Nhưng mà bạn, bạn có bao giờ là nhìn qua bạn bè của bạn á, không chỉ là nhìn về kết quả của họ mà nhìn vào cái tiến trình của họ đi, thì tại vì, ừm, họ cũng học một cái lớp giống như bạn mà cũng chịu áp lực giống như bạn á, thì bạn có nhìn ra phía họ là họ giải quyết những cái mà, ờ, những cái áp lực trong, ơ, bài học như thế nào và họ có stress giống như bạn hông?
Ừm, ừm. Ừm. À. Ừm, cái này nha, tại vì mình thì cũng chỉ là bạn thôi, đúng hông? Nếu mà, kiểu như là, ở bên trong người ta nghĩ nào mình cũng đâu có biết đâu. Nhưng mà nha, mình thấy ở ngoài á mọi người vui, cười rồi, kiểu như là, tâm trạng tốt lắm. Với lại là hình như mấy bạn đó còn chơi game rồi các kiểu nữa, nhưng mà mình thấy là "Ủa, sao hay vậy?" Những cái bạn đó làm như vậy và điểm vẫn rất là cao, thậm chí là cao hơn mình luôn. Thành ra lúc đó mình cũng thắc mắc á bạn.
Ừm. Ờ Ừm. Nhưng mà bạn ơi, bạn có bộc lộ ra bên ngoài là bạn, ờ, ổn và bạn, gọi là, tích cực độc hại và bạn bạn bè cũng nhìn bạn á là có vẻ như không stress nhưng mà bên trong thực sự là rất là căng thẳng hông?
Ừm. À. Ừ. Ừm, thực ra thì lên lớp thì mình nói chuyện với bạn bè đó thì mình thấy là cũng vui nha, thành ra là nó cũng đỡ hơn đó bạn. Nh chỉ khi là ở nhà đó là mình nếu mà cứ, ờ, liên tục mà mình cứ học bài hoặc là nhìn vào máy tính như vậy á thì mình mới mệt mỏi thôi à, chứ thật ra là gặp bạn bè của mình là nó cũng đỡ hơn nhiều lắm luôn á.
Ừm, ừm. Rồi thì kết nối xã hội nó cũng là một cái, a, ừm, cần thiết mà. Ví dụ như là bạn có thể cân bằng cái việc học á, tại vì trong cái lịch lịch học và lịch nộp bài của mình á, có những cái bài tập mà thiên về làm nhóm thì bạn kết hợp và vừa làm nhóm nè, vừa phân bổ những cái nhân sự cho nó hợp lý và mình vừa kết nối với bạn bè và mình tâm sự với bạn bè. Thì, ờ, mình sẽ kết hợp giữa cái chuyện là thời gian nghỉ ngơi, kết nối với xã hội và mình làm bài nhóm luôn. Thì bạn thấy như vậy có thường xuyên x bạn có áp dụng cái đó hông?
Ừm. Ừm. À. Ừm. Ừm. Ồ. Ồ, cái cách này hay nha! Tại vì khi mà làm việc nhóm á bạn, nếu như bây giờ á mà mình nghỉ ngơi đi thì mình sợ là người ta sẽ nói mình là, kiểu như: "Sao bạn hổng có làm?" Ờ, như vậy. Hông có làm thì mình cũng sợ rồi, nhưng mà nghe bạn nói mình thấy tính ra cũng đơn giản á chứ bộ, kiểu như tất cả mọi người đều giống nhau, đúng hông? <chuckles>
Ừ. Ừm. Ừm, nhưng mà mình hỏi thêm một cút xíu về cái kỹ năng quản lý thời gian của bạn đó. Thì ví dụ như là bạn có thường xuyên lên kế hoạch cho cái việc mà bạn học với lại nghỉ ngơi và bạn dành bao nhiêu tiếng cho cái việc học hông?
Ừm, ừm.